Como você segue um ícone sem perder a sua identidade?
Eu, hã, costumo saber mais da reputação, sabe, da pessoa. Então, por exemplo, eu ul ultimamente e eu eu sou super de boa, ah, quando eu preciso trocar, sabe? Quando eu preciso hã quando eu deixo de seguir, por exemplo, um ícone, né? Por conta de que a gente já não tem eu não não compartilho das mesmas ideias. Exato, não tenho afinidade, não compartilho das mesmas ideias. Mas, olha, eu já deixei por exemplo, eu já comecei a seguir gente que eu não gostava antes e de repente, olha, não, é verdade, dei uma uma chance e acabamos, e com acabei tendo essa afinidade. Então, é mais por isso mesmo, dessa forma, quando eu
Uhum. Não tem afinidades. É, porque na verdade, assim, pelo que você tá falando, né, você tem a sua própria personalidade e, se o seu ícone, né, tem um como se fala? Uma outra forma de ver, você não se obriga a segui-lo, né, porque você tem também eh o teu ponto de vista sobre as coisas.
Hum. Uhum. É. Sim, exato, exato. Eu eu eu acho que hoje em dia a gente tem você não tem como você não precisa assumir 1 lado só, você pode ouvir os 2 lados, né, e de repente ver com a aquilo que mais s se identifica com você. Seguir aquela pessoa que mais se identifica com você. E aí eh, porque eu acho que quando você deixa a sua identidade, né, por conta de um ícone ou de um né, de u um artista, enfim, aí você se anula, né?
Claro. Com certeza. É. Você já deixou de ser você mesma, né, você se olha no espelho, né, e você já não sabe mais, né, quem você é. Não é verdade?
Uhum. Uhum. E aí é e É. E aí nem o que você fala tem mais peso, você concorda?
Com certeza. Porque, assim, e tem um momento da sua vida que você parou de deixar ah parou de ser você, né? Na sua essência, naquilo que você é, né? Porque em algum momento você acreditou que você devesse fazer isso e então, né, era mais importante você seguir passos de outras pessoas que você acreditava, né, que, né, tinham tido bo boas escolhas, né? E no final das contas você percebe que você deixou de ser você mesmo e aí é um é um peso, né?
Uhum. É. Uhum. É, bem isso. É. Uhum. É. É, exato. Porque aí nem o que você fala realmente mais como eu falei, não tem mais peso. Ninguém nem as as pessoas não conseguem ver credibilidade naquilo que você fala, né, porque você é uma pessoa, fica instável ali e e eu acho que o mundo anda muito polarizado, né? Tem muito, eh, esquerda, direita, certo e errado, né, então assim, tem isso. E se você não se colocar, né e mesmo que você seja independente do lado que você, eh, que você se identifica, você precisa manter aquilo, né?
Uhum. Hum. Com certeza. Ai meu Deus. Com certeza. Uhum.
Mas eh, então o que acontece muito é isso: eu tenho ali a minha minha identidade, aquilo que eu sigo, que eu reconheço como certo, né? Eu sigo aquilo que eu reconheço como certo. Exato.
A sua essência, né? Aquilo que, né aonde você se sente bem, né? Aquele lugar onde você se sente bem.
Uhum. É. E e aí eu tô seguindo aquela pessoa, porque eu acho que a gente tem os mesmos princípios, até princípios morais inclusive mesmo, né?
Às vezes é importante também, né, você ver, porque eh, ah, às vezes quando a pessoa é um ícone, né, ela consegue, eh
E derre Uhum. É.
eh, como se fala? Fornecer discursos, né, sobre d o assunto que você gosta. Então sempre tem assunto pra você ler, sempre tem assunto pra você refletir, né? Por isso que a gente segue o ícone, né?
Uhum. É. Uhum. É. Exato. E você eh eu eu sempre e e como eu disse eu sou muito, assim, aberta a a opiniões novas e e assistir outras pessoas, até pra que eu consiga identificar se você me provar que eu estou errada do meu pensamento, eu super, eh, aceito, sabe? E e concordo isso.
Porque você tá ouvindo, né? Você não tá fechada.
Não. Exato. Não, não tô não.
Isso que é legal em você.
É. Inclusive, hoje em dia eu gosto de assistir uma uma uma pessoa, né, que faz que tá falando muito sobre as coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, com o do governo, dessa má administração desse governo. E é uma pessoa que eu não gostava. Olha que engraçado, né? Eu não me identificava.
Ah, mas já aconteceu comigo também, viu? Uhum.
É? Ah lá. Eu não me identificava com ela. Hum. Então.
Já me já aconteceu. Você conhece um jornalista que chama Reinaldo Azevedo?
Ah, já ouvi falar. Sim. Nunca assisti nada dele.
Ele é terrível, né? Ele tem uma linguinha bem afiada, vamos dizer assim. Ele ele ele entende muito de direito, ele acho que não sei se ele era jurista, né, mas ele é é <clears throat> ele era muito crítico.
Então. Tá. Hum. Mas Tá. Ok.
Hã, o a esquerda.
Uhum.
Né? Mas de uma forma assim, bem pesada, né? E de repente, né, ele começou a ver que tava o que tava fazendo com o Lula era exagero e ele começou a defender o Lula. E como ele tava no jornal de direita ele acabou tendo que, eh eh foi mandado embora, né.
Tá. Uhum. Sair. Alá, eh. Uhum.
Ele trabalhava na Veja, imagina, ele trabalhava na Veja e foi mandado embora porque ele viu que tinham coisas que estavam erradas, né? E aí ele virou completamente. Mas eu não estou falando nem nem isso porque é Lula, porque é esquerda e direita, mas é só porque realmente ele mudou completamente da água para o vinho.
Certo. É. Entendi, é. É, então, ah, eh, eu nem essa pessoa que eu sigo, ela tem ali a sempre teve as convicções dela, e eu é que não me identificava. Mas, eh, com a com a assim, ao ao ouvir outras pessoas e a entender melhor o que está acontecendo e também assim, depois de ouvir e ver várias coisas, né? Que que a gente tem tá tendo, ah, contato eu acabei me identificando com ela. E agora eu assisto, e agora eu gosto, e agora realmente sabe quando você fala: "Puxa, faz todo o sentido agora que ela tá falando isso", enfim, então eu acho
Olha só que legal. Mas isso que eu ia te perguntar. eh. O que que é importante pra você, assim? O que que te faz seguir uma pessoa? O que que te faz vê-la como um ícone?
Hum. Então, isso que quando você tem as suas convicções, né. Não você não precisa estar, eh, eu acho que você, eh, você tem as suas convicções, mas as suas convicções elas precisam, ah, ser, eh, justas, sabe? Não dá pra você só ser, ah, ser fielmente a um lado e, ah, e e só acreditar naquilo que aquele lado fala, porque existem pessoas boas nos 2, né, nos 2 âmbitos. Então acho que você reconhecer isso, saber reconhecer que, ah, hum, ah, não, eu sou de direita, ou eu não gosto de ninguém da esquerda ou eu sou de esquerda e não gosto de ninguém de direita. Por exemplo, eu tenho amigos, que são de que pensam diferente de mim e são meus amigos. E a gente num vai deixar de ser amigo por conta disso. É. Exato. Né? Então eu acho que, eh eh mas assim você seguir uma uma uma pessoa, né, é uma pessoa que não sabe nem da sua existência, por exemplo.
Uhum. Ah, com certezas. Com certeza. É claro, eles têm o direito, né? É. Uhum.
Então, por que que você vai seguir alguém que você não tenha empatia, que você não tenha ali as mesmas convicções? Como eu estou dizendo. Então, eu acho que aí é você jogar o seu tempo fora, né? Então, assim, eu gosto de seguir pessoas isso. Sim. Uhum.
Entendi. Com certeza. Porque é isso, né. Se Até um determinado momento você se identificou e você, né, ficou realmente curiosa pelas publicações, faz sentido você seguir. Mas se em algum momento a pessoa começa a publicar coisas que ou ela se repete, está sempre falando a mesma coisa e você acaba perdendo o interesse ou realmente ela pode ir pra um caminho que você não se interessa, né?
Uhum. É. Exato, exato. Então assim, começa a ficar muito extremista, você entendeu? Aí realmente porque o problema são os extremos, né? Eh. Os extremos é que são que são os problemas, porque aí eles ficam cegos. Não, mm-mm. E não adianta.
Com certeza. Porque não dá pra conversar. Não dá pra conversar eles só acham que eles têm razão, né. Uma coisa assim, que é muito chata nisso, por exemplo, é, aqueles que falam eu tenho o lado certo, eu sou a boa pessoa, eu sou do bem, o resto não.
Exato. Uhum. Alá. Pois é. Não. Uhum. Exato. Muito radical, né?
E é impossível ninguém pode falar isso, né?
Ah. Eh. É muito radical porque, eh, pessoas mudam, situações mudam, então assim, você tem que tá aberto também, né? Esse negócio mesmo de você tem que estar aberto, parece até que soa uma coisa impositiva, mas eu me considero assim, sabe? Eu estou sempre aberta pra avaliar os 2, ah, os 2 lados, os 2 aspectos e depois eu ter a minha conclusão. Assim eu procuro pegar uma coisa, assim, muito neutra né? Que sabe, que faça sentido e que pra eu não ficar virar essa essa pessoa radical que só Você entendeu?
Uhum. Certo. Qual? Você conhece um jornal É o jornal Uol.
Uhum.
Né, eles são bem neutros. E tem uma jornalista que ela é a principal do jornal, né. Eh, ela chama Fabíola Cidral.
Certo. Aham. Tá. Eu eu uhum.
O que eu gosto dela fala.
Não, é que eu eu não na verdade, eu não assisto esses canais no Brasil, porque acredita? Eu devia, né? Até porque eu moro fora. Mas eu tô meio por fora, assim, mas eu acredito, eh, quando tem eu acho que quando você a assiste uma pessoa e você se você observa quando você tem essa noção, você já sabe identificar quando a pessoa é neutra ou não, né?
Uhum. É, não, eu acho que o que eu achei interessante, assim mesmo que ela tenha um lado, né, ela não passa a mão na cabeça, entendeu? Então não é cega. Não é aquela coisa assim: "A pessoa fez uma coisa errada e tá lá idolatrando, porque não pode falar mal."
Né, entã Hum. Uhum. Certo. Exato. É. Eu sou muito contra isso, até porque jornalista não pode ter lado, entendeu? Jornalista, ele tem que ser imparcial, mesmo ele tendo lado ele pode ter o lado dele, lógico, né, porque eu acho que todo mundo tem. Mas, eh, na hora de você passar ali uma notícia, ela precisa ser passada de forma imparcial.
Não pode, né?
Porque senão por porque o seu público Exato, exato.
Exatamente, você tem que procurar a verdade, né? E o interesse público.
É. Exato, porque o público que vai te assistir ele tem o o é assim você tem os 2 lados, né, você tem o público de direita, o público de esquerda, o público radical, o extremista. Mas enfim, eh, você como jornalista precisa ser imparcial, né? Não pode trazer ali o seu lado pessoal, não de não se deixar influenciar pelo seu lado pessoal. Eu acho. É.
Não, com certeza, com certeza. Por exemplo, esse é um jornal que entrevistou o Lula, mas entrevistou o Bolsonaro. Entendeu?
Uhum. Ah lá. É, então. Uhum.
Os 2. Então, assim, eu acho is isso super importante, porque dá um espaço pros 2 falarem. Pro pro mesmo público porque não adianta nada só ficar na bolha, te entendeu? Se o Lula fica falando pra bolha dele e o Bolsonaro fica falando pra bolha dele, não adianta nada.
É. Uhum. É, exato. Pois é. Uhum. É. É é, Então, exato! Então eu acho muito interessante quando eles têm esse papel, porque você deixa que o público decida ali, né, ah, sobre que lado seguir, enfim. Porque, eh, porque você foi imparcial lá, se você não deixou a sua emoção te guiar, né, então ali
É, e pra você isso é importante, né? No sentido, assim, eh, de ver a pessoa como ícone, né?
Sim, muito. Exato. Exato! Aí a pessoa vira pra mim um ícone, exatamente, né, porque aí você admira aquela pessoa. Não porque ela pensa igual, totalmente igual a você, porque as atitudes que ela tem reverberam com as suas, eu acredito nisso, mas que ela tem também a opinião dela e por colocar não, opinião dela não. Ela tem ali a opinião imparcial e ela coloca os 2 lados e deixa que você, ah, tenha a sua, né, chega ao seu veredito.
Aham. É, ela ela corre o risco, né? Mesmo que ela tenha a opinião dela, pra ela poder ser verdadeira pro público dela, né, ela ela corre o risco de colocar a pessoa que não é a pessoa do como se fala? Do campo político dela. Mas ela coloca. E ela coloca e deixa a pessoa falar o que a pessoa tem pra dizer.
Sim Uhum. Uhum. É, exato. É. E no É, exato. Sem ironia, você entendeu? Porque o que acontece é o que eu vejo também muitos e e realmente não sigo pessoas assim, justamente por conta disso. Eh, você percebe que quando ela coloca, então vamos colocar então o exemplo dos políticos que ela tá entrevis entre entrevistando ali os políticos. Você vê a a forma como ela trata 1 e como trata o outro, já define, pra mim, se ela é assim, se vale a pena eu seguir, vale a pena eu ouvir, entendeu? Porque você percebe ali na parcialidade da a forma como ela você percebe a parcialidade na forma como ela trata as pessoas que ela está entrevistando. Então, realmente, não eu gosto muito eu como disse sou super aberta. Se eu se você me provar que eu estou que eu estou errada com aquele pensamento que eu tinha sobre alguma pessoa, eu com certeza mudo, mas tem que fazer razão pra mim.
Neutra ou não. Hum. Uhum. Com certeza, né? Na verdade, assim, não é nem uma questão também de te provar que você tá errada. É a questão de mostrar pra você: "Olha, tem esses lados também, né, que é importante ver." Antes de você achar que essa pessoa, vamos dizer assim, é 100% parcial ou imparcial, né?
Pra que a pessoa vire ícone. Uhum. É. Exato, é. Eu sempre gosto de ouvir opiniões mesmo de outras pessoas e e eu, eh e foi essa que eu comecei a seguir, que eu gosto bastante foi de ouvir opiniões de pessoas, ah, que inclusive falaram até mal dela inclusive, sabe? Então, assim, foi de ouvir mesmo e que eu acabei chegando no no ponto que eu queria.
Ah, mas é isso que é importante, né? Você consegue realmente, né, seguir os teus ícones o quanto você quiser e deixar de seguir, se você precisar ou não. Então você conseguiu encontrar o teu jeito, isso foi muito legal. Muito obrigado, viu, por essa conversa. Até mais.
Uhum. Exato. Uhum. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.